Oh iya, kucing saya dari dulu semuanya disteril Kak, heeh, soalnya apa ya, eee, biar mereka umurnya lebih panjang gitu saya menganggapnya karena, katanya gitu ya, ya udah deh cobain aja dan, iya biar lebih enak juga sih. Terus, eee, ini Kak, eee, saya juga jadi inget, ada nih, kayak apa ya, kegiatan unik gitu ya sama hewan peliharaan, jadi, kalau misalnya tisu gulung yang besar itu Kak, tisu dapur ya, kan ada tengahnya ya nah, itu suka dipakai untuk bermain Kak, heeh, suka apa ya, diajak main terus, nggak tahu kenapa kayak apa ya, kayak kalau lagi, eee, nyetir motor, jadi kaki belakangnya itu, di, eee, nendang-nendang aja terus tak eee, tangan depannya meluk gitu, heeh, padahal udah gede nih Kak. <chuckles>
Mhm mhm. Oh, oke. Mmm. Mmm, oh oke oke, mmm. Mmm, mhm mhm, apa Kak? Mmm. Mhm, mhm, apa tuh Kak? Iya, heeh. Iya iya. Mhm. Oh gitu, heeh heeh. Mhm. Heeh heeh. Oh, oke. Heeh, ya ampun, heeh heeh. <laughs> Ya ampun, lucu banget ya, tapi dia nggak masuk ke itu Kak, yang lubangnya itu nggak muat ya? <laughs> Iya <laughs> iya udah gede, mmm, kalau sekarang udah berapa tahun tuh Kak, berarti?
Mmm. Wah, kan nggak muat Kak, gede banget <chuckles> kucingnya gede Kak, heeh heeh. Ah, kebetulan sekarang umurnya udah, eee, 8 tahun berarti Kak, udah masuk 8 tahun. Heeh, tapi emang iya, tapi memang masih apa ya, pikirannya masih kecil Kak, masih kayak anak kecil, <chuckles> makanya suka masih diajak main. Wah, seru banget.
Mmm. Mhm mhm. Wah. Ih, tua banget, Kak, ya ampun, gede banget berarti ya? Hmm. M mmm, ya ampun.

Iya iya iya, kebayang kebayang, iya sih. Aku tuh kucing paling tua itu 4 tahun, Kak. Jadi, itu sih yang paling tua heeh, kalau 8 tahun ya ampun, itu udah lama banget. Aduh nanti kalau misalkan nggak ada ya Allah, sedih banget itu pasti mhm, iya, jadi heeh heeh, ya itu Kak, jadi diusahakan, eee, buat kenangan sebanyak-banyaknya sih, kayak biar nggak menyesal nanti pas udah nggak ada, aduh. Tapi jangan bilang kayak gitu sih Kak, ya udah pokoknya maksimalin waktu yang ada aja gitu ya heeh, sih soalnya mhm, benar benar benar benar. Kalau kegiatan favorit selain itu tuh apa aja toh, Kak? Maksudnya selain yang tadi Kakak sebutin ada nggak sih kayak, mmm, apa, gitu? Misal kayak makanan mhm mhm, apa, Kak?
Mmm. Oh, iya iya. Heeh. Ah. Iya iya, <chuckles> iya, benar, pasti. Heeh, makanya itu akan Apa tuh? Iya iya. Heeh, nah, iya. <laughs> Heeh heeh. Nah, itu dinikmati, mhm. Heeh heeh. Oh iya, ada sih Kak, ada, mhm. Jadi, sama tadi kayak pas Kakak cerita, eee, kucingnya suka ngikut ngikutin ya, naik turun tangga kan. Nah, kucing saya juga, dan itu adalah salah satu, apa ya, eee, area di mana dia itu semangat bergerak, Kak. <chuckles> Jadi, kalau naik turun tangga itu iya, jadi, eee, apa ya, pura-pura dikejar gitu kan, kalau misalnya pura-pura dikejar, dia jadi langsung, eee, apa ya istilahnya ya heeh, langsung lari gitu, lari kayak kuda, begitu. <chuckles> Jadi lucu banget sih Kak, kadang-kadang sering diabadikan tuh momen-momen tersebut dengan video dengan foto. Kalau Kakak sendiri gimana, tuh? Mhm.
Mhm. Mhm, mhm mhm. Mhm. Heeh, oh, iya sih, heeh, mhm. Oh. <chuckles> Heeh. Mmm. <chuckles> Mhm, oh iya, heeh heeh. Mhm, iya sih.
Iya, ada enggak? Iya ya, tuh.
Eee, itu itu aja sih Kak, paling soalnya waktu itu aku pernah sempet mau bawa ke ini ya, Kak, apa, kos, soalnya kan saya anak rantau ya, Kak. Mmm, jadi, eee, dia takut Kak, pas, eee, intinya, perjalanan jauh. Jadi aku kasian, jadi udahlah kayaknya, eee, enggak lagi deh, jadi dia di rumah aja gitu, sekarang jadi aku jauh, Kak. Paling kalau ketemu pas aku pulang kampung aja, itu sih. Mhm.
Iya. Heeh. Heeh heeh. Iya, heeh heeh. <chuckles> Oh, iya juga sih, Kak, benar benar, memang, eee, kucingnya kan mungkin kucing-kucing suka takut ya sama kendaraan besar, jadi ya udahlah, anak rumahan aja ya. <chuckles> Wah.
Mhm. Iya, bener bener bener. Iya bener, itu sih, Kak. Aduh, semoga kucing kita, e panjang umur ya, Kak, biar nemenin kita terus. <chuckles>
Iya iya. Mhm. Oh iya? Betul betul. Wah seru banget sih Kak, obrolan kita pagi ini. Terima kasih sekali ya, untuk waktunya. Heeh heeh.
Mhm, seru banget, Kak, heeh. Terima kasih cerita-ceritanya. Selamat pagi, Kak.
Iya, mari Kak, pagi.

Halo, selamat pagi. Heeh, selamat pagi menjelang siang, Kak. <chuckles>
Halo, Kak. Selamat pagi, Kak. Mhm, betul. Gimana kabarnya nih?
Heeh. Kabar saya baik juga, eee, semangat untuk memulai hari sih, Kak, mhm. Kalau Kakak sendiri gimana kabarnya? Hmm. Iya.
Mmm, mhm mhm. Harus ya, Kak, soalnya masih pagi nih. Aku alhamdulillah baik juga. Eee, semalam tuh aku habis diare, Kak, sebetulnya, cuman ini udah lumayan sih. Karena makan ini, Kak, Gacoan level 8. <laughs>
Wah. Waduh, kenapa tuh? Mhm mhm. Waduh. Ya ampun ternyata ya, gara-gara makannya jajan gitu ya. Ah, iya iya iya. Tapi sekarang udah sembuh ya udah sehat sekali ya.
Iya. Mhm, betul, iya. Mhm. Eee, better sih, Kak, lumayan. Cuman masih ada agak mules-mules dikit nggak papalah. <laughs> Iya, mmm.
Ah, heeh heeh. Waduh iya. Wah, kalau gitu kita ngobrolin hewan peliharaan aja gimana nih biar, eee, enggak terlalu mikirin heeh bener. <chuckles> Punya punya hewan peliharaan nggak, Kak, kira-kira nih? Hmm.
Iya, biar teralihkan gitu ya, Kak. Heeh. Oke, hmm. Aku punya, Kak. Aku punya kucing di rumah, mhm. Kalau Kakaknya sendiri tuh kalau aku tuh punya 2, Kak. Dulu tuh punya banyak, cuman, eee, ini ibunya tuh meninggal. Habis itu anak-anaknya tuh dikasih ke orang lain gitu. Kalau dulu kan pas masih ada ibunya, beranak pinak terus toh kan, Kak. Heeh, jadi banyak banget. Sekarang tinggal 2 aja, mhm.
Oh iya. Wah, heeh. Ada berapa, Kak, kucingnya? Ah. Iya. Oh oh, gitu. Iya iya. Heeh. <chuckles> Wah, iya cukup ya, 2 anak cukup ya. <laughs>
<laughs> 2 anak lebih baik iya. <chuckles> Kalau Kakaknya sendiri nih ada hewan peliharaan apa Kakak?
E iya bener. Oke oke. Heeh heeh. Nah, kebetulan saya juga sama sih, Kak. Saya punya kucing dan sekarang kucingnya tinggal 1. Mhm, lagi disayang-sayangnya nih, mhm.
Hmm? Mmm? Oke. Oh oke. Mmm, cowok atau cewek, Kak?
Yang Eee, cewek cewek. Jadi kucingnya cewek udah, apa, sudah sudah dewasa juga. Terus tapi masih ini ya kelakuannya masih, menggelikan istilahnya, heeh. Sering pengen diajak main, sering pengen dielus-elus gitu, heeh. Terus tau-tau minta makan terus sih, heeh. Nah, kalau Kakak sendiri, ada nggak kayak kegiatan yang, eee, biasanya dilakukan nih bareng si hewan peliharaan Kakak nih di rumah tuh, kira-kira apa aja ya biasanya?
Mmm. Mmm, mhm. Oke. Mhm? Oh. <laughs> Oh, gitu. Oh, heeh heeh. Oh oke. Mmm. Mmm, mhm. Mmm.

Enggak sih, waktu itu soalnya dia juga ini kan Kak, mungkin, eee, enggak ada, apa, rasa kebelet gitu ya, pengen pup gitu enggak ada sih. Jadi, eee, dia aman sih mhm, pada saat itu gitu sih, Kak heeh, seru banget heeh, gimana, Kak?
Oh. Heeh heeh. Ah, terus saya ini nih, jadi ingat nih Kak, mhm, saya jadi ingat waktu itu saya, eee, bawa kucing saya ke, apa ya, keluar komplek nih. Kan kompleknya lumayan besar, heeh, terus udah gitu di diajak jalan-jalan, nah itu tuh, apa ya, eee, keluar terus ada banyak kek, eee, apa namanya, kendaraan. Nah, kendaraannya ada kendaraan truk, kendaraan motor, ya, biasalah kendaraan di, eee, jalan raya ya. Nah iya, kucing saya ternyata takut tuh Kak, sama suara truk yang lewat mhm, terus akhirnya biar tenang mhm, nah biar tenang akhirnya ini, eee, dia kan kucing saya suka duren nih Kak, akhirnya, eee heeh, saya beliin ini es krim duren yang dari Campina itu, Kak. Wah langsung tenang anaknya ini. <chuckles> Iya, bener bener, heeh, suka duren, ya udah, suka buah-buahan, melon juga suka, jadi ada juga melon, kalau misalnya saya tarok langsung habis tuh di meja makan. Ya udahlah, <chuckles> tapi heeh, tapi ya udah mhm, eee, nggak tahu ya.
Mhm mhm. Ke mana? Oke. Heeh, heeh. Mhm mhm mhm. Oke. Oke, heeh heeh. Mhm. Iya, heeh, di jalan, iya bener. Mmm, mhm mhm. Oh iya, emang kebanyakan git heeh heeh. Diapain tuh Kak, biar tenang? Mhm. Oke, hah? <chuckles> <laughs> Eh? Beneran Kak, suka duren? Kok, bisa? Oh, iya? Mhm, iya. Mhm. Lah? Kok bisa sih Kak, itu awalnya gimana? Kok bisa ceritanya kayak gitu tuh? Heeh, mhm.
Iya, jadi mungkin karena dari kecil dibiasain me apa, minum minum susu Kak biar, apa ya, biar, eee, apa, enggak, apa, enggak alergi sama laktosa gitu, Kak. Mhm, <chuckles> lucu sih pas jalan-jalan itu Kak, makan es krim duren. <chuckles>
Mhm mhm. Oke. Heeh heeh. Mhm, oh iya, heeh. Ya ampun. Mmm. Aduh, kayak ini ya, bawa anak kecil ya bukan bawa kucing, <laughs> rasanya mhm, iya bener, biasanya kan kalau anak kecil kayak gitu kan, Kak. Kak, tapi kalau kucing Kakak tuh duren asli yang buah itu tuh suka juga, Kak?
Oh, iya juga ya, jadi disuapnya pakai duren, eh, pakai ini ya, pakai es krim ya, Kak, ya. <chuckles> Heeh. Mhm mhm.